जी, जी।
हमारे इंडिया में लोग ज़्यादा तला भुना ही पसंद करते हैं वैसे और अभी लोग अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं और बाहर के मतलब कल्चर को अपना रहे हैं, जैसे कम ख कम ऑयल खाना और मसालों का भी अभी इतना ज़्यादा क्रेज़ बन चुका है, जो कि मसालों का क्रेज़ मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा है, म मसाले हमें अपने फूड में कम ही रखने चाहिए, स्वादानुसार ही रखने चाहिए बस।
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। जी।

हुँ।
जैसे कि आप कोई सब्ज़ी खाते हैं, एक सब्ज़ी में एक अपना स्वाद होता है, अगर वो स्वाद नहीं आ रहा है या फिर आप दिन-ब-दिन उसे खाके बोर हो गए हैं या फ़िर आपको कुछ थोड़ा स्ट्रॉंग टेस्ट चाहिए, मैं बोलूँगा आपक थोड़ा-बहुत मसाला यूज़ करिए पर वो भी लाइट, ऐसा नहीं कि आपने इतने मसाले डाल दिए कि वो सब्ज़ी का जो अपना ही एक अरोमा, जो टेस्ट था, जो मिठास है, वो चले
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
फ़िर वो मसाल जी, हाँ।
हाँ, ये ये बात तो सही है।
फिर वो मसालों का कोई मत नहीं इस्तेमाल करने का।
देखिए, मसालों की बात ऐसी है
बाकी हाँ।
मसाले में हर एक अलग फ्लेवर का मसाला सब्ज़ी को एक अलग लुक दे देता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि सब्जी को मसाला कितना टेस्टी भी बना सकता है।
जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। सही बात बिल्कुल।
लेकिन फ़िर आपको उस टेस्ट के लिए थोड़ा अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा।
जी, जी। ये बात तो है ही।
तो ये मसाले की मुझे थोड़ी बात अजीब लगती है कि आपको अगर टेस्ट चाहिए तो आप अपनी हेल्थ को नहीं देख सकते, बाकी मसालों से आपको टेस्ट बहुत अलग-अलग तरीक़े के मिल जाएँगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब्ज़ी ऐसे भी बन सकती थी, ये मसाले ऐसे भी काम में आ सकते थे।
जी। जी। जी, जी, जी।
तो ये है।
जी, जैसे कि ये थी मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो तो मेरे को तो पक्का पता है आपने कहीं न कहीं छोले भटूरे खाए होंगे और एक
हाँ, हाँ। वो तो सभी खाते हैं, छोले भटूरे।
वो तो आप वो तो आपने कई जगह पे खाया होगा, अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ में, कहीं भी जाओ, छोले-भटूरे एक ऐसी चीज़ है
हाँ। वैसे मैं बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, पर छोले-भटूरे ऐसा है कि कभी-कभार अ, आपको खा आप खा ही लेते हो, मतलब आपको मिल ही जाएगा अपने बज़ार में, अपने शहर में आपको मिल ही जाते हैं।
जी, जी। जी, जी, जी। और वो ना मन ललचा देता है पूरा, मतलब अगर आप देखो ना आप किसी खाने को देख के एक हद तक मना कर सकते हो, मन मार सकते हो, नहीं इसे आज नहीं खाना, पर एक बार आपने गरम-गरम भटूरे देख लिये
तो फ़िर हाँ, जी। हाँ। हाँ। हाँ।
तो मैं कह रहा हूँ फिर वो गरम-गरम छोलों के साथ आप ये खाओ तो फिर आपने क्या खाया, मैं तो नहीं मानता कि अगर आप
यह तो ये तो बहुत सही है।
<clears throat> आप किसी गली से गुज़रो, 4 छोले भटूरे की दुकान लगातार हों और उन एक की भी महक आपकी नाक में चली जाए, मैं तो नहीं मान सकता कि वहाँ से कोई बिना भटूरे तोड़े वापस जा सकता है।
हाँ, जी। देखिए फ़िर तो आदमी रुकेगा वहाँ पे यह तो बात सही है।
जी, जी। वही है, अब हुँ, हुँ। बोलिए, बोलिए।
बाकी जैसे मसालों की बात है अगर आपको मानने की बात है आप म मसाले पसंद करते हो, आप मसालों के बिना रह नहीं सकते, तो आप एक काम कर सकते हो, आप घर पर ही अपने मसाले तैयार कर सकते हो। वो मेरे हिसाब से एक बढ़िया ऑप्शन रहता है क्योंकि उसमें आपको नेचुरल चीज़ आप अपने हाथ से ही गेरते हो, उ उसे ख़ुद बनाते हो, तो आप उसे
जी, ये तो है।
और अपने हिसाब से मतलब हेल्थ के अपने हिसाब से ठीक रख सकते हो।
जी, जी।

मेरे को फ़ेवरेट तो ज़्यादा मेरे को पनीर ही अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा पनीर ही खाता हूँ। लेकिन मसाले मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं मसाले नहीं खाता क्योंकि मसाले मुझे अच्छा नहीं लगता, सेहत के लिए मुझे लगता है कि मसाले कहीं न कहीं बहुत ही
अच्छा। अच्छा, अच्छ। अच्छ। जी।
हमारे भारत में ही, हमारे एरिया में ज़्यादातर लोग गरम मसालों का यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि वो हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालते हैं।
जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी।
तो इसलिए मैं मसाले ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ।
हाँ। जी, जी।